Hola. Oye, espero que te encuentres superbién. Hoy, se me vino a la mente la nostalgia y me gustaría preguntarte, ¿a ti qué canción te remonta a un recuerdo en específico? Que escuches esa canción y dices: "Uy, yo me acuerdo de este momento". <chuckles>
Ajá. <chuckles> La verdad es que, mm, tengo muchas canciones que me traen recuerdos, unos bonitos, unos tristes, unos, eh, un poco melancólicos, tal vez, pero creo que el recuerdo que más me trae como a una pequeña parte de de mi infancia fue esa película de Esto es Halloween, de la película de Jack, El extraño mundo de Jack, que va muy de acorde a a la temporada, a la época.
<chuckles> Ujú. Ujú. Okey, okey. Sí. A la fecha. <laughs> Ujú.
Pero esta canción, me trae como un recuerdo específico que era hace ya muchos años, cuando era muy pequeño, me me salió una enfermedad, que era un poco rara, que era como varicela, pero sin ser varicela, donde me picaba un mosquito y se me llenaba el cuerpo completamente de ronchas y cosas así como como granitos, básicamente.
Ujú. Okey. Okey.
Entonces, me me ponía mi mamá me ponía una pomada en cada ronchita.
Ujú.
Y entonces, para que yo me q quedara quieto y no estuviera como moviéndome, de un lado para otro, eh, me ponía esta película, justo, la de El extraño mundo de Jack. Entonces, de cierta forma, yo me la pasaba escuchando esa canción y yo creo que, en mi vida la he visto, esa película, fácil cincuenta veces. Entonces, me sé completamente me bueno me sabía, ahorita ya tiene mucho que no la veo, pero me sabía los diálogos, me sabía las la la canción completa. Entonces, me la pasaba cante y cante esa canción, incluso, actualmente, todavía como que recuerdo ese momento en específico, en el que, pues, yo la la ponía, y la ponía, y la ponía.
Ajá. Okey. <chuckles> <laughs> Ujú. Y, por ejemplo, ahorita que esa canción, bueno o esa película te la colocaban cuando me mencionas que pues, que estabas como en tu situación de enfermo, se podría decir, eh, ¿no lo recuerdas, por ejemplo, como un momento bueno, o un momento triste debido a que tu mami te cuidaba, pero no estabas tú al 100% respecto a tu salud?
Ajá. Fíjate que yo creo que lo recuerdo más como nostalgia, no lo recuerdo como tal, como tristeza o enojo ni nada, simplemente es como, pues sí, un poco de nostalgia, más que nada como de, pues, que era como parte de mi niñez, que de cierta forma mi madre me cuidaba de esa forma. Digo, ahorita no, es que no me cuide, pero cambia la la forma, ¿no? Entonces creo que eso es como la lo que más, como que me trae nostalgia. Y actualmente, te digo, realmente todavía nos seguimos acordando como de esas escenas y es como, pues, lindo hasta hasta eso el recordar como ese ese suceso importante.
Ujú. Entiendo. <laughs> Claro. Ujú. <laughs> Claro, sí. Y es que cuando uno crece, no es lo mismo, cuando uno es pequeño, y a su su mamá, uno lo cuida, pues, de una manera de que: "Me puedo quedar en cama todo el día, y ya". A cuando uno es adulto, y tiene que salir, a la vida adulta. <laughs> A sus responsabilidades. <laughs> Sí, claro. Y por ejemplo, ¿tienes alguna alguna un canción, que te recuerde algún momento. Pero que te recuerde como esa sensación, esos olores o el clima. O sea, que te que te de verdad, te transporte?
<laughs> Exacto. Sí, es un momento difícil. <laughs> Sí, yo creo que hay Bueno, en en mi vida, he tenido como varias canciones, que me han como marcado. Pero hay una en particular, que fue hace unos 2, 3 años. Fue como después de todo este tema, de post pandemia. En la cual, pues, yo estaba Yo había ido a un festival, pero mis sentimientos, mis emociones, estaban un poco rotas, <chuckles> porque venía de una ruptura amorosa. Y cuando un diyey puso una canción, que habla como de que las cosas buenas tienen que terminar, y que ya es como un cierre.
Ujú. Okey. Okey. Ujú.
Cuando la empezó a poner, como que me empecé a llenar de como de sentimientos encontrados.
Okey. Por supuesto. <laughs>
Y, me empezó a llen o sea, realmente, yo empezó la canción, y fue, sin mentirte, una 1/2 hora, en la que yo estuve llorando, sin recordar lo que yo veía, pero yo sentía todo. O sea, fue como <chuckles> más no el el ver, sino el sentir de de las cosas. Exacto. Entonces, esa esa canción en particular me trae como ese recuerdo. Puedo decirte en dónde estaba, quiénes estaban, cómo yo sentía en ese momento. O sea, como que todo eso lo tengo muy presente, pero como tal, lo que veía, o lo que yo estaba pues, presenciando, no lo recuerdo. Simplemente, como que se borró esa parte de del recuerdo. Y fue más, como un tema de entrar como en conciencia conmigo mismo, y de hacerme, pues, un poco responsable, como de mis emociones, en el instante. Incluso, amigos que estaban cerca de mí, ni siquiera saben cómo no sabían cómo <chuckles> cómo reaccionar ante pues, lo que yo estaba haciendo, lo que estaba pasando. Porque decían que no no me movía, no estaba como haciendo nada. Solo estaba llorando, y ya. Entonces eso ese que me trae ese recuerdo. Y si es recordar, como las emociones que me generaron en ese momento.
Ujú. Okey. El emocional. Ujú. Ujú Okey. Mm. Sí. <laughs> Ay. Uju. Y, por ejemplo, ¿has escuchado esa canción en actualmente? O sea, entiendo que en ese momento, eh, las emociones estaban a flor de piel, porque era muy reciente tu situación. Pero ahorita, ¿has has puesto esa canción para ver si puedes sentirte de la misma manera?
Sí. Fíjate que sí la la he puesto otra vez, y ya no me genera como esas mismas emociones. Pero aún así se me enchina la piel, como que de repente me recuerda como ese momento, y es como que se me entrecorta la voz, pero ya no llega como a tal punto de como de hacerme sentir las mismas emociones que en ese momento me hizo consciente de lo que, pues, yo estaba sintiendo lo que estaba viviendo. Y más, porque yo no había como expresado, sacado como toda esta tristeza, sentimientos y demás, sino que hasta ese momento, que fue prácticamente como mes y medio después, más o menos, donde yo literal me la pasé llorando media hora, y no sabía ni cómo sentirme al respecto. Entonces, como tal, sí la he escuchado, ya no me genera las mismas emociones ni los mismos sentimientos, pero sí es como como que fue una canción en la que me hizo ver como un punto de partida, y empezar como de cero en cuestión emocional.
Ujú. Ujú. Okey. Ujú. Ujú. Claro, es que las canciones sí tienen considero mucho, que ese poder en donde si tú escuchas una canción feliz y estás feliz, guau, te pones más feliz. <laughs> Pero si tú estás triste y escuchas una canción triste, te da más para abajo. Las canciones tienen un poder impresionante para mover tus emociones o incrementarlas, hacerlas que se sientan más. <laughs>
Claro. <chuckles> Sí. Sí, completamente, realmente, eh, hay mo hay canciones para todo. Hay canciones para sentirte bien, para sentirte peor o simplemente, como para darte una energía extra que necesitas, como que hay para todo tipo, y también, por lo mismo, hay muchísimos géneros, pues, disponibles para que puedas experimentar como estas emociones. Te digo, yo, realmente, eh, <chuckles> de una canción prácticamente, pues, para niños, infantil, a una canción que ni siquiera habla como de una relación, sino simplemente habla de que algo bueno se acaba. Entonces, creo que eso es lo que me hizo darme cuenta de que estaba hablando como de una de un algo y yo lo adapté como a mi historia y se volvió como una canción de mí. <chuckles>
<laughs> Ujú. Claro. Sí. Ujú. Claro. Ajá. <chuckles> Sí, es cierto, también nuestra cabecita tiene mucho el poder de, mm, de tomar cal cualquier palabra y adaptar exactamente. A lo mejor, hablaba la canción de otro tipo de situación, pero uno dice: "Okey, eh, lo adapto. <chuckles> Me queda".
Adaptar. Sí, y justo, es supermetafórico el el cómo lo va hablando porque habla como de un ave Fénix, realmente, y el ave Fénix es como el renacer, el empezar de cero, pero realmente, nunca habla como de una relación. Entonces es muy, mm, brillante la mente como para, pues, tener como esta habilidad de poder adaptar lo que le conviene, hasta cierto punto, porque justo, fue lo que lo que a mí me pasó y que me trae como esos recuerdos que ya ahorita lo siento como un recuerdo maravilloso y que, gracias a eso, empecé como a abrir mi mente, explorar mis emociones, el, pues, de cierta forma darme cuenta que en ese momento yo no estaba bien y que necesitaba como ayuda externa y creo que fue como una gran un gran pensamiento que tuvo mi cerebro, en ese momento, y que me ha traído cosas muy buenas, a raíz de eso.
Ujú Ujú Ujú Claro. Qué bueno, qué bueno. Realmente, uno cuando sana se da cuenta que que todo pasa por algo. Al momento uno no comprende la situación, pero ya después de sanar uno dice: "Okey, ya entiendo por qué sucedió o ya veo que fue lo correcto". Entonces, es muy bueno, ya cuando pasas por el proceso, darte cuenta, en retrospectiva, que no es nada negativo. Y, por ejemplo, ¿alguna canción que te ponga de buenas?
Sí. Exacto. Híjole.
Qué dígas: "Me acuerdo de este día, fui muy feliz, fue el mejor día de mi vida". <chuckles>
<chuckles> Yo creo que, actualmente, una de las canciones que más me me han puesto como feliz, eh, a pesar de que la letra es un poco triste y el el la forma en la que lo escribió el artista es aún más triste. Hay una canción de un grupo de mexicano, que se llama Zoé, que can eh, bueno, fui a s a un concierto, apenas, hace unos días y, eh, cantó una canción que se llama "Arrullo de estrellas".
Ujú. Okey. Okey, no la conozco.
Y esa canción me gusta mucho. Es habla como de alguien que fallece y que va a estar como en alma, pero tal vez ya no físicamente. Pero la melodía es muy bonita. y esa vez, a ese concierto fui con con mi pareja, con mi actual pareja y a o sea, como te digo, no no tenía nada que ver como de algo lindo, algo bonito, pero a pesar de eso, me gustó como el show que se hizo. Y como que eso me traía ese recuerdo, incluso, cuando ella estaba como sonriendo como de: "Pues, estamos aquí, en en este momento, juntos". Entonces, como que me trae esa ese recuerdo. Igual, en ese mismo concierto, hubo otra canción, que se llama "Corazón atómico", que esa sí habla más como de una relación amorosa, igual como que me trae esos recuerdos, principalmente con ella, y en el momento en el que estábamos juntos.
Ujú Okey. Sí. Ujú. Ujú. Okey. Ay, qué bonito. Qué bonito de verdad vivir como diferentes experiencias con su pareja, <laughs> y con la música <laughs> y de verdad que con la música, porque eso justamente hace al escuchar esa canción, recuerda, sea positivo, sea negativo, sea triste, sea alegre el recuerdo. Creo que simplemente los recuerdos en general son muy bonitos. Está muy boni
Sí, la verdad es que sí. <chuckles> Sí, yo yo considero que la música es una parte importante, uno de la imaginación y dos de los recuerdos. Creo que la música en general, ah, te puede generar demasiadas emociones y te puede generar esas mismas emociones, recuerdos, pues, que se quedan grabados para siempre. Digo, yo en un concierto fue que yo hasta estuve llorando y que de cierta forma me marcó una etapa muy importante en mi vida y pues sí, realmente es lo que yo siento que genera cualquier canción, puede ser ma incluso hasta regional mexicano o baladas o lo que sea y puede generarte diversas emociones.
Ujú. Claro. Sí, sí, definitivamente. Y por ejemplo, ahorita que escuchas, Zoe, em, del concierto al que me mencionas que fuiste. Sí, ¿te transporta?, ¿no?, ¿escucharlo?
Ajá. Sí, sí. Realmente, sí me transporta como a es al al concierto, principalmente, que es como lo más reciente que que he tenido. Pero, creo que en general, si llego a ir a un festival, o a algún concierto de música, eh, escucho como alguna canción que se tocó durante ese concierto, y me transporta a ese a ese momento. Y te puedo r como recordar Si es reciente, te puedo recordar quiénes estaban, en dónde estaba, como que cosas más específicas. Pero ya si llegan a pasar momentos, o días, o meses, o no sé, pues, ya es como un poco más complicado el recordar cosas. Pero aún recuerdo que lo escuché en vivo. Entonces, tengo como que esta esta habilidad, tal vez un poco rara, de poder recordar estas cosas a través de la música.
Ujú. Okey. Ujú. Okey. Tal vez. Sí, tal vez es recordar, al mejor, más la sensación.
Sí, justamente es eso. Justo, el recordar la sensación de del escucharla en vivo.
¿No crees? Ujú. Ujú. Sí, justamente, yo considero que es lo que pasa que uno, a lo mejor, al escuchar, recuerda la sensación de las emociones que surgieron en ese momento.
Claro. Sí, eso es completamente la sensación, y que tu mente haga el resto, imagine y cree su propia historia. Creo que es lo lo bonito de de, a veces, de de los conciertos, incluso de la música.
Claro. Pues, muchísimas gracias. Agradezco muchísimo que me hayas compartido tus tus experiencias con las canciones, em, la nostalgia que genera escucharlas. Agradezco muchísimo que me hayas compartido todas tus experiencias.
No, muchas gracias a ti por interesarte en este tema, y espero que en algún futuro podamos seguir platicando porque ya te digo, tengo muchas experiencias con la música, que me ha dejado recuerdos bonitos, tristes y de todo un poco. Entonces, espero poder seguir platicando.
Claro, más adelante será. Adiós.